はい。あの一言であの、道が変わるっていうこと、あの、なかなかあの、世の中でたまにあることだと思うんですけど。どなたからの一言どなたからかの一言で、なんかこれは大きく道が変わったぞっていうのって経験ありますか？
そうですね、ありますね。ちょっと前になるんですけど、あの自分がまだ、だいま、あの20歳ぐらいだった頃、22歳ぐらいだった頃だったんですけど、その、その友人と、ま、今までその時まで、その人間関係ですごい苦しんでたというか、ま、特にその
お。 はい。 はい。 はい。
知らない人に話しかけるとか、その異性に話しかけるっていうのがすごい、なんか苦手だったんですよ。
ああ。はい。
はい。で、特にそうですね、なんかすごいネガティブになっちゃうというか、自虐癖みたいなのもあって、それで意外その、特にと友達作りとかすごい苦しんでたんですけど。
はい。
はい。だ、ある日、その友人とその飲み会に行った時に、その同期の、サークルの同期の一人に「このままじゃ、あかんぞ」ってすごい結構ダイレクトに言われて、それではって気づいて、で、そこから、で、結構自分の行動を変えるきっかけになったっていうのがありますね。
はい。 おお、それはなんか素晴らしい、あの、ご友人からの一言だったと思うんですけど。 あの、どんな場面で、あの、そんそんな話になったんですか？
はい。 そうですね。あの、ある日、ま、そのサークルの同期と一緒にの大学のサークルの同期と一緒に、なんか飲みに行って、で、その後に、その二次会じゃないですけど、な、その、公園で、その、まったりみんなと話したんですよ。まあ、結構
はい。 はい。 はい。 はい。 おお、飲んでる途中じゃなくて、終わった後ですね？
そうですね、終わった後ですね、結構はっきり覚えてるんですけど、それでなんかいろいろ話してて、な、ちょっとディープな話にもなったりしたんですよ。その恋愛トークとか。ま、基本基本的に男子ばっかりだったと思うんですけど、その時。ま、そういう話をしてる中で、で、僕にも話がなんか振られて、で、僕その時は、その、まだその、異性に話しかけるとか、そういうことがすごい苦手だったんで、なんか、うーん、あとなんか癖として結構ネガティブなことを言っちゃうみたいな。
うんうん。 はい。 うーん、はい。 ああ。 はい。 はい。 はい。 ああ、ネガティブ。
うん、そういう癖もあったので、はい。ま、そういう風にその恋愛トークに対してそういうなんかネガティブなとばかり言ってる言って僕が言って、それで、その同期の一人が「お前このままじゃ、一生彼女なんかできんぞ」みたいな、<chuckles> 結構ダイレクトに言われたんですよ。はい。
はい。 お、ほほほ、なるほど。ダイレクトにきついことを、はい。
で、それで、まあ、ちょそ、あ、最初はなんか結構、グッてきたんですけど。
はい。 はい。
うん。ま、結構それがきっかけで、自分をみつん見つめ直すことになりましたね。
うーん。 おお、具体的に例えばその、ネガティブな思考とか言動とかって、ま、例えばどういう言葉を、発してたんですかとあの、俺にはどうせできねえよ、みたいな、なんかそんな感じの、ネガティブな言葉ですか？
うん。 ま、それも、あったかもしれないんですけど、多分一番あったのは、その例えば、その、人から褒めてもらうこととかって、あると思うんですよ。そういう時になんか、その素直に、そういった褒め言葉を受け取らずに、なんか、いやでも、みたいな、そういう感じの、解決仕方をしちゃうみたいな。なんかその、言われたことに対して素直に受け取れないとか、素直にそうやって返すことができないっていうのが、結構多かったんじゃないかなと思います。
はい。 はい。 はい。 ああ。 はい。 ああ、じゃあ、肯定というか、否定的な意見を、あの、返してしまう 事が良くあったっていうことですね。
うんうん。 ま、そう言う感じですね。結構その、だからポジティブな、その明るい感じに、ま、振る舞おうとしてたんですけど、なんか、うーん。あのその、そう言ったネガティブな返しをするとか、そう言う自虐をするとかで、なんかそれが面白いって思ってた時期だったんですよ。
うーん。 はい。 はい。 あ、逆に面白いと思ってたんですね、はい。
なんか、その芸人さん ああ、その芸人さんが、その、ぎ自虐をするみたいな感じで、そのネガティブな部分を笑いに変えるみたいな事を、なんか芸人さんやってる方いると思うんですけど、ま、そう言うのって、やっぱり、あの素人の人がやっても、大体うまくいかないんですよって言う事を、そのその時の自分は気付けなくて、なんか、そう言う事をやっちゃってたなって思います。
はいはい。 うんうん。 うーん、 ですよね。 はい。 うーん、なるほど。その、まあ、ご友人の方に、あの、「このままじゃダメだぞ、あの彼女も出来ないぞ」って、言われたと思うんですけど、その、まあ、聞いた時、あのは、何か感じました？あの聞いた直後に、何か、「あ、そうなのか」みたいな。なんかこう、気持ち的な変化って、その場でありましたか？
はい。 うん。 いや、あったと思いますね。なんかぐちょっと詳しくは覚えてないんですけど、でもその時に思ったのはなんか、ああ、なんか
うん。
なんかそういう癖あんまりじあの意識してなくて。あの自覚してなくて。だからまず、それ言われて、「あ、こういう癖が自分はあるんだな」って素直に思ったのと、ま、あんまりなんか怒りみたいな感情はなくて、結構言われて、ほんとに、「あ、確かにその通りだ」って思えたので、ま、結構なんか
はい。 はい。 うん。 おお。
まあ結構ダイレクトに言われたので、落ち込んだりはしたんですけど。<laughs> 落ち込んだりはしたんですけど、結構そうですね、素直に受け取れて、ほんとにすぐになんか勇気を持って、ちょっと行動を変えようって思いましたね。
<laughs> そうですよね。 うーん。やっぱ素直に受け取るってものすごく大事なことだと思うんですよね。そうやってダイレクトに言われたとしても、素直な気持ちがないとやっぱり、人間ってこう成長しないんじゃないかなと思うんで、あのご友人さんのその、ちょっときつい言葉を素直に受け止められたあなたは、もうほんとに素晴らしいと思います。
うん。 <laughs> ありがとうございます。いや、あの時言われなかったらって思うと、ちょっとね、怖いなって、今はどうなってたのかなってたまに思うんですよね。
ええ、うん。 そうですよね。 そうですよね。それまでって、あの、自分がやっぱり、そういうネガティブなことを言ってしまってるとか、あの、このままじゃダメだっていうのは、自分本人ではあんまり気づいてなかったんですか？
どうなんですかね、なんかまあ、まあさすがにその、友達作りが苦手だっていうことは気づいてたんですけど。うーん、なんか多分、人に話しかけるのが億劫になってたと言いますか、まあその、まあそこも多分自己肯定感が低くて、自分が話しかけていっても、なんかそんなおも相手にとっては面白くないだろうなみたいな。まあ特にその異性に話しかける時に、その、やっぱ、うん、ま、自信がなかったので、その、その面白い話ができるとか、そういうなんか変な、そのなんか変な思考を持ってたと思うんですよ。うん。でもそれを友人に言われたことがきっかけで、なんか、もっとなんか自分に自信を持っていいんだなとか、そう、もっとポジティブに言った方が、やっぱ相手のね、ポジティブに話しかけられて嫌に思う人って多分いないと思うんで。ま、そういうことに気づけたのかなっていうふうには思いますね。
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 ああ、なるほど。それはあの、大変素晴らしい気づきになったと思うんですけど、なんかその後って、あの、まあ、じゃああの、ポジティブなあの、これから言葉を使っていこうとか、思考を変えていこうって思ったと思うんですけど、なんかあの最初に試されたこととか、あのまあ、時間をかけて、変わっていかれたような感じですか？
はい。 うん。 そうですね、ま最初にやったことはま、シンプルにまあそのサークルに所属してしてたので、そこでなんかその
はい。
まああんまり、ま知ってるけど、あんまり話しかけたことないなあみたいな人に、自分からあの積極的に話しかけるようになったり、ま特にやっぱその特に異性？異性というかその女子？のことをこに自分から話しかけるっていうことを今までほとんどしてなかったので、まそういうことをまずは勇気を持って、まずやってみようと、簡単ま簡単だ簡単なことなんですけど、じ、その時の自分にとっては結構ね、その勇気のいることだったんで、まあシンプルにそういうなんか自分から話しかけるっていうことから始めました。
はい。 おお。 はい。 はい。 はい。 <giggles> そうですよね、ハードなことですよね。 うん。 おお、やっぱり1回目はあの緊張しましたか？
そうですね、な何が緊張したかって、まあその時その時までの自分はあんまり自分から話しかけないタイプだったので、まあ、急に自分から話しかけるような人になるわけじゃないですか。だからその変化そうです、そうなんですよ。だからその変化なんか、周りからどう受け取られるのかなって思ったりはしたんですけど。まあ、まあ意外とまあ、良くも悪くも他人って自分のことをそんなに気にしてないっていうふうに思うようにしたので。まあ、そういった意味でなんか勇気を持って、うん、まあそこは勇気を持って話しかけましたね。
うん。 はい。 そうですよね。 うん、そうですよね、はい。 はい。 うーん、それは素晴らしい。はい。 おお、じゃあまあ、勇気を持って話しかけた後は、あの 思ったあの通りの返事が返ってきました？それともちょっとネガティブなへん返事というか、その
はい。
ちょっと話したことを後悔したりとかはしなかったですか？話して良かったなって思いま
うん。 いや、だからそうですね、なんか周りにどんなふうに思われるかなとか思ったりもしたんですけど。まあほんとに何もなく、ま、シンプルに。まあ何て言うんですか、普通にその、会話をまあ楽しんでくれたと言いますか、なんか、だからそれをきっかけにやっぱり、そのサークルの子たちとまあ仲良くする仲良くできることもできて。ああ、そうですね、あのもちろん女子だけじゃなくて男子とかにもまあ、それも苦手だったんで、色々話しかけるようになって、まあ、たまにそういったその一緒にまあ、サシ飲み、「一緒に2人でどっか飲みに行こうよ」みたいなこともやったし。
はい。 おお。 ああ。 はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 おお、ふたりですか。あ、ほう。はい。
のサークルの子達を、誘って、そういった、なんかどっかの街に出かけようみたいなこともやるようになったんで、まあ、結構良かいい変化が生まれたんじゃないかなって思いますね。あの時以降。
はい。 おお。 そうですね、かなりそれは大きな、変化になってますね。
そうですね。
うーん。いや、その素晴らしいあのご友人の一言で、あのそれだけこう、人生観が変わったっていうことなんですけど、その一言なかったら今ってどうなってたと思いますか？
いやあ、でも。まあ結構だからそういう、なんなんていうんです、自分の悪い癖に気づくのが、まあ、絶対に遅くなってただろうなとは思うので、まあ、今ありがたいことに、まあ、そあの彼女も、まあ、作ることが、見つけることができて、まあ、ま、大変だったんですけどね、それも。大変だったんですけど、はい。ま、そういうのももしかしたら、ま、そういうことをいい、素敵な出会いに巡り合う、ま、気づくこともできたかったんじゃないかなってたまに思ったりします。
はい。 お、そうですよね。 はい。 うん、そうですよね、はい。 おお、じゃあ、今は、あの、彼女さんも出来て ああ、それは、かなり大きな変化。ご友人さんはなかなか、あの、あなたの、その人生にとって、大きな一言を掛けてくれたって言う事ですよね？
はい。 うん。 そうですね、ほんとに、ま、その子と、よく話すような、なくあの、間柄ではなかったんですよ、正直。
うんうん、うーん。 はい。
その、まあ、同期だったんですけけけど、ま、そんなに話す機会はなかったんですけど、ま、その飲み会には来てくれてっていうので、ほんとに、うーん。ラッキー。まあ、結構そういう意味では、あの、ラッキーだったなって思いますね。
はい。 うーん、なるほど。いや、素晴らしいお話ですね。なんか、そのご友人の方とは、今も、あの、仲良くされてますか？
いや、もう、むもう全然連絡してなくて、今、彼が何をしてるのかっていうのは、正直全く分からないんですけど。いや、あの、だからそうなんですよね。そんなに仲が良かったわけじゃないんですよ。まあ、あの、良くも、悪くも。普通に
え！ ああ、そうなん はい。 あ、そうなんですね。
はい、なんか、その子がサークルに来るっていうのも、め、まあけなんか忙しかったのかあんまりなかったですし、まあ話す機会がそんなになかったっていうのが大きいんですけど、まあでもそうなんですよね。「ありがとう」ってまだ言えてないんで、まあもし機会があったら言いたいんですけど、ね、どうしたらいいんでしょうね <chuckles> て感じです。
はい。 はい。 ああ。 そうですよね。言いたいですよね。それだけもうあの人生が、人生観が変わったっていうことであれば、うーん、なかなかそれは言葉伝えたいところなんですけども、全くどこにいるかも、連絡先もないんですか？
うん、ま、LINE が一応あるっちゃあるんですけど、一度もまあそういうやり取りもしたことないですし、まあ友達登録したかどうかも怪しいんですけど、ていう感じなので、まあサークルのど同期、自体もそもそももう長い間あ会ってないので、まあそういうまた同窓会的なことがあれば、まあその時に聞くかもなあって感じですね、連絡先を。
はい。 はい。 ああ。 はい。 うーん。 うん。 そうですよね。でも逆に言えばその当時、その方よりもっと仲良いあの別のご友人とかもいたってことですか？
あ、そうですね。全然あのもっと仲のいい同期とかあの友人とかいましたね。ま、その人たちからはあんまり、まあ、ま、逆にそういった仲良かったからこそ言いづらかったっていうのはあったんじゃないですかね。
うん。ああ。 ああ、じゃあ逆にそのあのちょっと距離感があった友達だったからこそ、ダイレクトにお前こうだぞって伝えてくれた、それがきっかけでこれだけ大きく人生が変わったって、なかなか素晴らしいことですね。
うん。 いや、そうですね、本当にその子にはもう感謝したいですね、本当に。ちょあのはっきりとものを言ってくれて、はい。
そうですよね。 うーん、いや、本日はあの、どなたかそのご友人のことで方からあの一言で大きくあなたの人生観が変わったということでお話聞かせていただいて、あの凄く楽しかったです。ありがとうございました。